Olha, eu preciso compartilhar uma coisa com você, e eu até quero pedir umas dicas, se você tiver, porque é algo que realmente me estressa, sabe. Eh essa minha eu eu ando numa numa vida muito louca assim de trabalho, sabe. Num num ritmo bem, bem puxado. E eu sinto que eu tenho desenvolvido uma incapacidade de relaxar, sabe. Eu ap eu desaprendi a relaxar. Então, se você tiver algumas dicas pra me ajudar a tentar relaxar depois de um dia estressante, eu sou toda ouvidos, se você precisar pensar eu tô aqui. <laughs>
Uhum. Uhum. Ok. Uhum. Claro, claro. <laughs> Eu tô aqui, oh, pra tentar te ajudar, viu. Mas pra isso, eu preciso só entender um pouco mais, né. Como funciona, assim, a sua rotina, o que você costuma fazer no seu dia a dia?
Ah, legal. Uhum. Tá bem. Eu vou te contar um pouquinho eu vou te vou te des des descrever um dia normal assim, dia de semana normal, né. Um dia, eh
Ok. Uhum. Um dia mais agitado, né. Digamos, durante a semana onde tem ali as maiores responsabilidades.
Eh. Bom, todos os meus dias andam agitados. É, exato. Mas vamos lá. Agora, essa semana os meus filhos estão de férias, eh, de natal. Mas é, pois é mais ou menos <laughs> né porque, também fica todo mundo aqui em casa e eu trabalho online, então é uma loucura. Mas, eh eh, é assim geralmente nos dias que eles est estão em aula, eh, eles acordam eu acordo às 07:00, vou acordando já eles, fazendo café pra eles, tal. E hã, a gente sai de casa eu tenho eu tenho 2 filhos e cada um estuda em uma escola.
Olha, legal. <laughs> Ai, eu imagino. Uhum. Ok. Ah, ok. Escolas separadas, né. Escolas diferentes.
Exato. Porque a minha filha ainda tá no fundamental 2 e meu filho já foi para o secundário, né. Para o para o ensino médio, né? E aí, eu le primeiro eu levo a minha filha, que é aqui mais próxima de casa, depois levo o meu filho que é pouquinho mais longe. Retorno pra casa por volta de 8:30 eu chego em casa, aí eu tomo café bem rapidinho, já fico já entro na frente do computador e vou, vou embora. Aí eu chego
Ok. Uhum. Uhum. Ok. <laughs> Vai embora, já começa de manhã cedo, então.
Super cedinho, 9:00 já estou na frente do computador, no máximo. Aí eu trabalho, eh meu marido, ele tá fazendo turno da madrugada, né. Então, ele chega em casa por volta de 2:00 não ele sai do trabalho às 2:00, e chega por volta de 2:30. Aí, o que que eu faço? Eu fico trabalhando pra esperá-lo, porque eu fico com dó dele, sabe. Dele tá trabalhando assim tarde e tal, eu falo: "Ai chega em casa não tem ninguém né. A gente quase não se vê", tal. Aí eu falei: "Vo vou ficar esperando". Aí eu fico esperando trabalhando, né. Então é uma loucura.
Uhum. Hum. Ok. Pois é, complicado. Ah, então você trabalha de madrugada também, porque você fica esperando ele.
Eu trabalho até 2:00, 3:00. É.
Entendi.
Essa semana não, porque ele também tá de férias. A única que não tá de férias sou eu. <laughs>
<laughs> Você não tira férias. Todo mundo tira menos você.
Não tiro, nunca. <laughs>
Oh, meu Deus.
Então é mais ou menos assim o meu dia, né? Ah eu eu eu parei, né? Depois do almoço aí eu eu faço o almoço ou às vezes o meu marido faz o almoço, porque ele dorme até mais ou menos 11h tal, aí às vezes ele faz o almoço, ma geralmente agora é ele que tá fazendo o almoço. Enquanto aí eu continuo trabalhando.
Uhum. Uhum. Sim, sim. Aproveitando já, né, que ele tá de férias. Já aproveita.
Pois é. Não, mas mesmo quando ele tá trabalhando, ele faz o almoço geralmente. Eh, e eu continuo trabalhando.
Ah, ok. Uhum.
Aí, às vezes, meus filhos ficam o dia inteiro na escola, às vezes eu tenho que buscar na hora do almoço, depende do dia. Então se eu se f eh, na hora do almoço eu vou buscá-los, aí a gente almoça rapidamente, às vezes eu almoço
Uhum. Vocês almoçam juntos?
Às vezes sim, às vezes eu almoço na frente do computador. <laughs> Me trazem um pratinho aqui e eu como na frente do computador. Eh, mas eu tento eu tento almoçar com eles.
<laughs> Entendi. É puxado. Uhum.
Aí depois, à tarde, eu dou aula aqui nas escolas, né, aí eu tenho que ir pras escolas presencialmente. Eh eu dou 2 aulas à tarde.
Olha que legal. Dá aula de quê?
Não entendi?
Você dá aula de quê?
De informática para os pequenininhos, pros para os menininhos assim de de primeiro até quarto ano. É, é uma gracinha.
Ai que gracinha! Nossa, muito legal.
É. E aí depois, aí eu volto pra casa, às vezes eu tenho que buscar, ou a minha filha ou o meu filho na escola, se eles ficam à tarde, aí volto aqui pra casa, aí temos o al o jantar, aí meu marido já não tá mais aqui, né. Que ele já foi trabalhar, aí a gente janta
Uhum. Que horas são isso assim, já, mais ou menos?
Não entendi.
Que horas são isso mais ou menos quando vocês ali já buscou, seu marido já saiu pro trabalho?
Eh meu marido sai pro trabalho às 5h00 né. E eu chego em casa por volta de 5h30, 6h00.
Uhum. Ok, ok.
E aí a gente vê o jantar e eu volto para o meu terceiro turno do trabalho. <laughs>
Nossa, então você acaba fazendo turnos picados, digamos.
Exato. Eh, na verdade eu trabalho o dia inteiro, né? Desde a manhã, até umas 3h. Aí, eh, na verdade duas e meia, quando o meu marido chega, aí, eh, eu vou conversar um pouco com ele e tal, aí a gente vai deitar, ma por volta de 3h eu vou dormir e eu acordo às 7h. Não é?
Pois é. Nossa, é muito tempo. Uhum. Não, mas espera você vai dormir às 3h
É.
e acorda antes das 8h?
Ex exato, às 7h. Eu eu tenho dormido 4h por noite. <laughs>
Nossa. E como é que você tem se sentido?
Então, eu eu tenho sentido uma certa dificuldade principalmente na memória, sabe? Tem dias que eu eu esqueço palavras, né? Esses dias foi muito engraçado, eu não me lembrava olha o que que eu não me lembrava, como se que palavra era motorista. Eu falava: "Ah, as pessoas que dirigem". <laughs>
Uhum. Hum, que que houve? Nossa, não chegava na palavra. Você conseguia descrever, mas você não chegava na palavra. <laughs>
Exato, não ch não chegava no motorista. Olha que quem não sabe o que que é um motorista, né? Uma palavra simples e eu sei que é o
Sim, mas olha só como a sua mente já não deve tá cansada, né?
É o é o estresse, é o cansaço, exato.
Pois é, porque 4 horas por noite é muito pouco.
É. Mas então, eu tenho uma desculpa para isso. Não, uma desculpa não, uma resposta, uma justificativa. <laughs>
Hum. Ok. E qual seria essa justificativa? <laughs>
Então, eh, como eles estão de férias eu não sabia que o meu marido também ia sair de férias, porque ele tá num trabalho novo. Faz uns 3 meses que ele começou nesse trabalho e a gente não sabia que eles ah ah que a empresa fechava agora durante o Natal, tal. Eu s achava que era só meus filhos que iam sair de férias, né? Aí eu falei: "Bom, meus filhos saindo de férias eu consigo, né? Trabalhar um pouco, tal". E aí, meu marido também saiu de férias falou: "Ah, vamos viajar, não sei o quê", eu falei: "Tá bom, vamos viajar, então."
Hum. Ah, entendi. Uhum. Sim. <giggles> Aí todo mundo se empolgou pra viajar. <laughs>
Pois é. E aí eu falei: "Então eu vou dar um gás nesses dias, vou trabalhar um pouco mais pra eu poder tirar uns dias aí de folga, de férias também com vocês." Por isso, então, que eu tava dormindo tão pouco. <laughs>
Sim, tá certo. Ah, ok. Por que normalmente você não trabalha tantas horas?
Não. Geralmente, chegava umas n 22:00 horas, 23:00 horas eu já já começava a a desconectar, sabe? Já ia tomar meu banho e relaxar um pouquinho e já ir dormir.
Uhum. Entendi. E agora você tá sentindo que esse momento seu para você relaxar, para você descansar ali e aliviar esse estresse, você não tá tendo?
Não, porque como eu trabalho até às 2h, 2:30, e aí depois eu tenho meia horinha só pra já tomar um banho, conversar com o meu marido e dormir, eu ainda me sinto muito acelerada, sabe? Quando eu tô quando eu vou pra cama, porque eu acabei de sair do trabalho, sabe? E é um trabalho que é online e é muito eu tenho que focar muito, sabe? No eu treino IA, e tem umas tem umas coisas que são mais tranquilas, tal, mas tem outras que eu preciso muita atenção.
Entendi. Uhum. Pois é. Ai, legal. Sim. Sim, sim. Precisa tá focada ali no que você tá fazendo, né? Então exige ali a sua atenção, exige o seu raciocínio, o seu cérebro tá realmente ali focado no que você tá fazendo.
Exato. Tá cem por cento, exato, é.
Entendi. Mas olha, você acha que durante o dia você poderia, de repente, deixar de trabalhar, assim, meia horinha, 40 minutos que seja, para você de repente tirar um cochilo, sabe? Dar uma descansadinha ou se não quiser dar um cochilo, de repente, tirar esse tempinho pra fazer algo pra você, sabe? Nem que seja uma skincare ou só descansar um pouquinho, sabe? Dar uma aliviada na sua mente.
Ai, eu já pensei nisso. Uhum. Sim, eu testei esses dias porque, assim, eu tava realmente muito cansada, né. Eu tava já há mais de 10 dias vindo direto assim, trabalhando inclusive sábado e domingo. E aí eu falei: "poxa vida, olha" meu marido, quando eu chego de volta de levar as crianças na escola, meu marido tá dormindo, né. E esses dias tava um frio aqui, mas um frio, eu falei: "O quê, eu vou voltar para a cama e vou dormir." Dormi mais 2 horas. <laughs>
Eu imagino. Nossa. Uhum. Sim. Nossa. <laughs> E aí, como é que você se sentiu depois dessas 2h?
Ai, que delícia gente! Por mim, eu ficava a tarde inteira dormindo. <laughs>
Ai, que maravilha. <laughs>
Mas foi muito bom, viu?
Mas olha, de repente pode ser algo que um dia ou outro você possa fazer, sabe, na sua rotina, de repente como você já aumentou a sua carga horária à noite, de repente você poderia diminuir um pouco pela manhã e justamente depois que você deixar os seus filhos na escola, tirar esse tempinho pra você descansar mais um pouco.
Uhum. Uhum. Sim. É, o que tão co o que eu tô conseguindo fazer, como eles estão de férias, eu não tô precisando acordar às 7h. Eu tô acordando às 10, 11, aí tá melhor agora não é? <laughs> Mas olha, muito legal viu? Obrigada. Foi ótimo falar com você, eu realmente entendo que eu preciso dar uma descansada um pouco mais, que esse negócio de dormir 4 horas não tá certo, não vai dar certo, então eu já parei. <laughs>
Oh, já tá melhor! Uhum. Uhum. Pois é, não. E, ai que bom viu, porque realmente o cérebro, o corpo ,ele não aguenta, né, tanto poucas horas de sono por noite. Realmente daqui alguns dias isso vai fazer falta, né, o corpo meio que vai te cobrar por essas horas.
É verdade. Ai, é verdade, sem dúvida, sem dúvida mesmo. Muito obrigada, viu? Foi ótimo falar com você.
Uhum. Ai de nada viu, eu fico muito feliz de ajudar pelo menos pouquinho viu, <laughs> e qualquer coisa ai que bom, qualquer coisa que você precisar eu tô por aqui.
<chuckles> Ajudou bastante, obrigada. Combinado, eu volto sim. Até uma próxima.
Ai que bom, até a próxima! Tchau, tchau.
Tchau, tchau.